जी तो ऐसी कौन-सी गलती है जो आपने की थी, आपको आज तक याद है और उसने आपको काफ़ी कुछ सिखाया हो?
<smacks lips> तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन मैं ऐसे तो मुझे लगता है कि इंसान जो होता है ना वो गलतियों का एक पुतला होता है और जीवन में हर कुछ मुझे लगता है कई बार हम सिर्फ़ गलती करके ही सीखते हैं। और बहुत ही समझदार व्यक्ति जो होते हैं वही होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं वरना हम सब गलतियाँ कर-कर ही सीखते हैं कहीं न कहीं। और मुझे याद है अ, मुझे याद है कि मैंने ना अपने करियर का मतलब सबसे बड़ी गलती मुझे ऐसा जीवन में यही लगता है ना कि मैंने अपना करियर नीट के लिए चूज़ किया था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। ऐसा क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी रही या साइंस मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में और कहीं न कहीं मेरा ना एक दबाव- दबाव रहा था पेरेंट्स की तरफ से कि तुम अच्छी हो पढ़ने में तो ये ले लेना। और मैंने उस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने 3 साल गँवाया। अ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी कहीं न कहीं। बट मुझे ली मेरी इसमें वरदान इसलिए साबित हुई ना कि मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा। और मुझे बहुत लोगों के बारे में पता चला कि क्या गलत है और क्या सही है, लोग कितने गलत होते हैं आपको बस एक सिचुएशन पे लेकर के आपको जो कल को आप बहुत अच्छे होते हो और फ़िर अगर कुछ एग्जाम नहीं निकाल पाते हो या कुछ नहीं कर पाते हो जीवन में तो वो आपको किस नज़र से देखते हैं कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है ये बहुत एक वरदान की तरह मुझ मेरे लिए साबित हुई है। जी।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, हाँ। अरे! अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। नीट जी, जी, जी। सही कहा आपने, कि अ, कभी-कभी इंसान अ, कुछ गलत फ़ैसले ले स लेता है, जिनकी वजह से बाद में उनसे वो काफ़ी कुछ सीखता है। तो क्या जैसे किसी गलती ने या फिर इसी अ, गलती ने आपको ऐसा लगा हो कि आपको रूबरू कराया हो, खुद से आपको एक पहचान कराई हो कि आप असलियत में क्या हैं, आपकी खुद की असली पहचान दिखाई हो आपको?
हुँ, बिल्कुल। अ, तो मुझे याद है कि जब मैं नीट में मतलब मेरा सिलेक्शन हमेशा बस बहुत कम मार्क्स में मतलब मुझे बीडीएस की सीट मिल रही थी ला अ, तो तब ना मुझे लेना नहीं था और मेरे कज़िन ब्रदर थे एक मतलब कज़िन ब्रदर नहीं, बट घर के पास ही रहते थे वो बेसिकली। तो उनका सिलेक्शन हो गया था एंड उनकी मम्मा ना मैं रो रही हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, मैं रो रही थी, एंड वो ना मुझे मिठाई खिला रही है कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। और मैं लिटरली मैंने उस टाइम पे ना कसम खाया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं अब इस फील्ड में तो नहीं जाऊँगी। मतलब मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि, "फिर से 1 ड्रॉप ले लो, अब तो हो ही जाएगा, जब इतना सीट मिल रहा है तो 1 ड्रॉप और ले लो" बट मैंने उस दिन कसम खाई कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करुँगी। और उस दिन से फिर मैंने अपनी लाइफ़ में ना आगे, बढ़ने का कोशिश किया कि नहीं, ठीक है जो हो गया सो हो गया। अब मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ। फिर मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की अ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी। फिर मैंने उसको क्रैक किया और फिर मैं जब 2 साल में मतलब होता है ना कि क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, और आप बहुत कम ऐज में एक सक्सेस पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मेरे लिए ये बहुत वरदान साबित हुआ कहीं न कहीं, क्योंकि अगर मैं उस फील्ड में रह जाती ना, तो मैं घुटते रह जाती कहीं न कहीं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेडिकल बैकग्राउंड से ही हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ़ में जो भी होते हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं कहीं न कहीं। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हुँ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी। तो, जब आपने वो गलती समझी, जब आपने वो गलती पहचानी थी, तो सबसे पहला कदम क्या था उसको सुधारने के लिए आपका?
अ, पहला कदम तो मुझे याद है अ, कि पहले तो मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा और क्योंकि एक होता है ना क्योंकि दर्द जो होता है ना वो वो जब तक नहीं निकलेगा ना बाहर मुझे नहीं लगता कि फिर आप कम्प्लीटली आगे बढ़ पाते हो किसी चीज़ को लेकर के। तो मैं पहले तो उस टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन में थी, सब कुछ था बट मेरी अ, मेरे जो फादर थे ना वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हमेशा से। उन्होंने मतलब एक होता है ना कि उन्होंने कितना खर्च लगाया, आपको बाहर भेजा है, सब कुछ किया है, सारी प्रो स सब कुछ प्रोवाइड किया है, फिर भी आप नहीं कुछ कर पाते तो मतलब उनको भी लगता है एक डिसअपॉइंटमेंट, बट कहीं न कहीं उनकी वजह से ही मैं जहाँ पे भी पहुँची तो मुझे लगता है एक वही कारण थे। उन्होंने मुझे खड़ी किया कि, नहीं जो हो गया, सो हो गया, अब तुम्हें उठना है, अब तुमको सबको प्रूफ करना है कहीं ना कहीं। तो दैट टाइम मेरे मेरा एक फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो उसने भी मुझे अ, सपोर्ट किया कि, "नहीं यार तू कर सकती है। एंड तेरा ये इंटरेस्ट नहीं था मेबी भगवान ने कुछ और लिखा हो तेरे लिए।" और फिर मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया, मैंने कोचिंग लिया फिर मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया सो ये काफ़ी अच्छी लंबी जर्नी रही और बहुत अच्छी भी रही कहीं न कहीं। जी।
अच्छा, अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, जी मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उस जगह पर उसे छोड़ना उस गलती को मतलब आपको लगता है कि आपने वो नीट के एग्ज़ाम या फ़िर नीट एक करियर को लेकर के गलती की थी। तो उसको छोड़ कर के आपको क्या लगा कि आपने उसको अच्छा किया है? आपको उस चीज़ के बारे में कभी रिग्रेट नहीं हुआ जब आपने उसको छोड़ा?
देखिए रिग्रेट ना एक ऐसी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि जीवन में जब हम बात करते हैं ना किसी फैमिली से या मेरे और भी फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। तो जब बातें उनकी चलती है ना तो एक एक ना दिल में कसक सी उठती है। अ, कि यार एक श सपना था कहीं न कहीं मतलब मेरा बचपन से ऐसा नहीं रहा है। मैं भरतनाट्यम नृतिका थी अ, बहुत। तो मैंने ना 12th के साथ अपना निफ्ट क्रैक किया था, निफ्ट एग्ज़ाम। बट मैंने जॉइन इसलिए नहीं किया कॉलेज क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो तुम डॉक्टर बनो और मैं कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के होड़ में बस उसमें चली गई। बट एक होता है ना कि जब तक आप दिल से किसी चीज़ को ना चाहो आप उतनी मेहनत नहीं करते हो और आपको मन भी नहीं लगता कहीं न कहीं। तो व एक रिग्रेट तो रहता है कि जब आप दूसरों को देखते हो या अपने फ्रेंड्स को ही देखते हो कि वो वो व्हाइट कोट में है और ये नहीं है। बट फ़िर जब मैं अपनी जिंदगी उनसे कंपेयर करती हूँ ना तब मुझे लगता है कि नहीं, मैं जहाँ पे भी हूँ बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा करूँगी करियर में लेकर के। <chuckles> जी।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी, ये तो आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही, कि पहली बात तो हमें कभी अपने आप को दूसरों से मिलाना ही नहीं चाहिए, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हुँ। तो वो, आपको क्या लगता है कि ह उस गलती ने, है ना? आपके सपने को पूरे तरीके से बदल गया था क्या?
बिल्क हाँ, बिल्कुल अ, देखिए क्या उ क्या हुआ ना मैंने मैं हमेशा से बचपन में बहुत स्टूडियस स्टूडेंट नहीं थी मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी थी। क्योंकि मैं पढ़ती इसलिए थी ना, कहीं न कहीं मुझे डांस करना बहुत पसंद था और मेरे पेरेंट्स जो मेरे फादर थे ना वो हमेशा यही बोलते थे, "कि अगर तुम 90% नहीं लेके आई ना, तो तुम्हें यहाँ डांस करने दिया ज जाए, यहाँ जाने नहीं दिया जाएगा परफॉर्मेंस के।" तो मैं उसके चक्कर में पढ़ाई करती थी कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ रहा है और मेरा सपना कुछ और था, कुछ और बनने का बट कहते हैं ना कि लाइफ हमेशा जो आप सोचो वही नहीं लेके जाती। अ, फिर वही हुआ बट मुझे लगता है कि जो भगवान प्लान करके रखता है ना, आप आपके लिए, वो बहुत बेहतरीन होता है और शायद जो भी मेरे लिए किया है या आगे ज क्या होने वाला है, वो बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा। <chuckles> जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया, तो क्या आप आप उस गलती के लिए ग्रेटफुल हैं? आपको क्या लगता है कि आपने अ, जो अब जहाँ पे आप स्टैंड करते हो, आप पहले से ज़्यादा बेटर है?
बिल्कुल। मुझे यही लगता है कि मैं पहले अगर शायद रहती ना क्योंकि मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात करती हूँ जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो वो कहते हैं यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं 14-14 घंटे हेक्टिक रूटीन में फँसा हुआ हूँ। अ, मैं तो बस इंटर्नशिप किए जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। क्योंकि क्या होता है ना जब वो फर्स्ट जनरेशन होते हो डॉक्टर्स के अ, तो उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप सेकंड जनरेशन में तो वो त फिर काफ़ी वरदान के रूप में, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे सुन के ऐसा लगता है कि शायद मैंने अच्छा काम कर लिया। क्योंकि कॉर्पोरेट में वही होता है ना कि आपको सैटरडे, संडे भी छुट्टी मिल गई या फिर अगर अच्छी कंपनी में हो आप तो टाइम से अ, ऑफ भी मिल जाता है। सब कुछ एन्जॉय कर लेते हो आप घर वर्क फ्रॉम होम भी मिल गया तो आप घर से काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं अच्छा कर रही हूँ अपनी ज़िन्दगी में।
हाँ, हाँ। जी। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। देखिए अम, ऐसा होता है कि शायद संतुष्टि स्वयं से ही आती है, तो अगर आपको जिस काम में भी खुशी मिले, तो वहाँ पे ही आप संतुष्ट रह सकती हैं। तो अ, क्या ऐसी और कोई गलती की है आपने जीवन में, जो कि लगता हो किसी व्यक्ति से जुड़ी हो या फिर किसी और काम से जुड़ी हो, जहाँ पे आप अ, काफ़ी टूट गए हो?
बिल्कुल। अ, कभी टूट गए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी ग व्यक्ति से तो ऐसा नहीं हुआ है मेरा। अ, हाँ, मेरा कभी एक फ्रेंड था एंड मैंने उसको काफ़ी कुछ गलत बोल दिया था, मतलब म अनइंटेंशनली। मुझे उसके उसके पीछे का रीज़न नहीं पता था और मैंने उसको बहुत गलत सुना दिया था या फिर बहुत कुछ गलत उसके बारे में बोल दिया था बट मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ और उस चीज़ को करीब 1-2 साल 2 साल, 3 साल बीत चुके थे और एक होता है ना कि जब आप किसी को बोल लो और क्योंकि शब्द जो है एक ऐसी चीज़ है ना, वो जब निकल जाती है, तो उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते। तो शब्दों का चयन मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए और उस चीज़ का रिग्रेट मुझे आज भी होता है कि शायद मैंने उस टाइम पे अगर सब कुछ पूछ करके, पता करके उसको बोला होता, तो शायद वो रिश्ता बहुत सुधर सुधर सकता था कहीं न कहीं। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये तो सही कहा। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो मगर अ, बोलते हैं कि अपनी गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, तो शायद ना जाने में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या ऐसी गलतियों की करने के बाद आपको लगता है कि आपकी जो मैच्योरिटी है, उसमें और बढ़ोतरी आई, आपको और मैच्योरिटी मिली इन चीज़ों से?
उम, बिल्कुल। देखिए अ, वही चीज़ है ना कि गलतियों से इंसान सीखता है और मैंने उस चीज़ से बहुत कुछ सीखा कि नहीं अ, हमेशा एक पहलू देख कर के किसी इंसान को जज नहीं कर सकते आप या फिर जो सामने दिख रहा होता है, वो हमेशा सही नहीं होता। अ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पीछे भी छुपी हुई होती हैं और हमेशा अ, आगे-पीछे मतलब दोनों पहलूओं को देख कर के ही इंसान को परखना चाहिए, उसको जज करना चाहिए कहीं न कहीं और ये चीज़ ये चीज़ें मैंने उस टाइम पे सीखी थी क्योंकि सुनी हुई चीज़ें क्या होती हैं ना, किताबी ज्ञान सिर्फ़ किताबों तक ही रह जाता है कहीं न कहीं। जब तक आप पे बीतता नहीं है, आप नहीं सीख पाते हो, मुझे ऐसा लगता है।
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। ये इंसान अपने एक्सपीरियंसेज़ से ही सीखता है कहा गया है बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब किसी मतलब क्या अब किसी और को वही गलती, कोई और करता है मतलब नीट वाली गलती। मुझे लगता है हर व्यक्ति अब अ, काफ़ी ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं। तो आप उनको क्या सलाह देंगे इस चीज़ के बारे में?
<laughs> जी। मैं उनको यही सलाह दूँगी कि अगर तुम्हारा सच में सपना है क्योंकि मेरा ना सपना नहीं था वो क कहीं न कहीं। क्योंकि ना वो मैं एक पेरेंट्स के दबाव में थी। अ, कि उनको ऐसा लगता था ना कि मेरी जैसे मेरी अब मेरी ख़द की बड़ी बुआ डॉक्टर है। मेरे छोटी छोटी बुआ डॉक्टर है। तो उनको ऐसा लगता था कि प्रोफेशन उनके लिए बहुत अच्छा है, क्या करोगी डा डांस करके क्या करोगी फैशन डिज़ाइनर बनके। वो चीज़ रहा है कहीं न कहीं उनकी मेंटालिटी। तो मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मुझे लगा कि ठीक है उनका सपना भी पूरा कर सकते हैं मैं अगर पढ़ाई में अच्छी। बट मुझे लगता है कि बच्चों को यही देखना चाहिए ना कि वो सच में करना चाहते हैं इस फील्ड के लिए। क्योंकि मैंने जब मैं बाहर रहती थी जब मैं कोटा से मैंने जब स्टडीज की तो मैं देखती थी वहाँ ना 17 साल का वो जो एग्जाम होता है। वो 17-18 साल में दिया जाता है वो 17-18 एग्जाम उसकी 26-26 साल के बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं उस एग्जाम के लिए। तो मुझे लगता है वो वर्थ इट नहीं है। आप अपनी जिंदगी की काफ़ी कीमती समय आप बिता रहे हो उस एग्जाम को लेकर के। और फ़िर भी आपको हाथ में निराशा ही लगती है। तो अगर आप दिल से नहीं चाहो ना तब तक इस फील्ड में मत जाओ क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। <chuckles>
अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी।
जी।
हाँ, ये तो सही कहा कि मेहनत तभी हो पाती है जब व्यक्ति उस चीज़ को दिल से चाहता है। तो आपसे एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आज आपने वो गलती नहीं की होती, तो आपको क्या लगता है जिस जगह पे आप स्टैंड कर रहीं हैं आप अपने बेस्ट वर्जन को जिसको कहते हो तो क्या आप वहाँ तक पहुँच पाते कभी?
जी बिल्कुल देखिए वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाती, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा उसके बाद नहीं तो फ़िर मैं वही बुक्स वाली ज़िंदगी में सिमट कर रह जाती और शायद मैं खुश भी नहीं रहती कि कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो मुझे याद है कि वो जो 3 साल का फेज़ था ना, ना मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से इतना कॉन्टैक्ट किया मैं बहुत अलग-सी दुनिया में थी। क्योंकि उस और मैं ऐसी नहीं थी जब मैं उस फेज़ से निकली तब मुझे पता चला कि मैं ऐसी तो थी ही नहीं कहीं न कहीं। मैं इतनी चुप रहने वाली बिना किसी से बात किए रहना वो एक फेज़ बहुत अलग सा हो जाता है आप बस कोचिंग जा रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो फ़िर वही वही टीचर्स बस वही 4 चेहरा आप देख रहे हो। और अ, देखिए हर इंसान का ना व्यक्ति का नेचर बहुत अलग-अलग सा होता है और मेरा वो नेचर रहा नहीं कभी स्टार्टिंग से मैं बहुत चुलबुली सी लड़की रही हूँ सबसे बात करने वाला एकदम अ, शांत मैं बैठ नहीं सकती थी और वो 3 साल में मैं बिल्कुल बदल गई थी। तो फ़िर मुझे लगा ना कि इस चीज़ से निकलना चाहिए और मैं अगर इस फील्ड में चली भी जाऊँगी ना तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि एक जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी है आप किसी के दबाव से अगर फील्ड चूज़ कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स तो आपको बोल देते हैं। बट पेरेंट्स को काम नहीं करना काम आपको करना है। और वो तो चले जाएँगे एक दिन बट आपको वो जर्नी निभानी है कहीं न कहीं तो जब आप खुश नहीं होंगे अपने काम से तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो बहरहाल आज आपने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया और बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके आपके अनुभव को जान करके। आशा करता हूँ फ़िर से आपसे बात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।